Eh, pronto pra pra dormir.
Mas você tá ten mas você tá tentando uma meta que é praticamente impossível. 21:00 em Portugal são 18:00 no Brasil, a empresa nem fechou.
É, nesse momento Exatamente. É, nem fechou. Pois é, cara, e, aí, eh eh
Não, que até nesse ponto, eu não acho que você está fazendo errado não, porque você tá respeitando mesmo que você termine 01:00, você vai tomar seu banho e você está respeitando suas 8 horas de sono depois.
Uhum. É. não, eu não acordo cedo.
Porque essas são
É.
tem que respeitar, né? Você você acorda 09:00, dez horas, não mas
É, eu não acordo cedo, às vezes, eu tento acordar cedo eu tento acordar cedo pra não ir não precisar ir até muito tarde. Só que nesse último mês, como eu falei, as coisas não estão sendo controladas, né, porque é sempre um médico, é sempre uma coisa. É e final
Uhum. Sim, final de ano, né? Final de ano, tem fechamento, balanço de empresa, tudo isso.
Exato, exatamente, é muita coisa que
O que eu acho que tá faltando é fazer alguma coisa, antes da hora de dormir, além desse banho.
Hum. Tipo o quê?
Pois é, uma meditação podia ser?
É talv
Tentar? Acredito que não combina com o seu temperamento. Mas tudo também
Exatamente. <chuckles>
<chuckles> mas tudo também é uma questão de tentar e direcionar para isso.
Hum.